बिल्कुल, बिल्कुल। वो बिल्कुल आपने सही बात कही, मतलब हाँ, अगर हर चीज़ को हम एक सीमित मात्रा में यूज़ करेंगे तो वो चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो वो मतलब दोनों ही बेहतर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अ, इसमें कुछ विचारों वाली बात है। वो तो क्या होता है कि कभी कहीं गया कुछ मिल गया, कभी कहीं गये कुछ मिल गया, बाकी ये जो हमारा टॉपिक था कि आपके विचार से कौन-सा बेहतर है, तो इस पे आपसे बात करके मुझे मतलब
बिल्कुल आप हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, काफ़ी ये तो डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे भी लाइक आपसे बात हो के बहुत अच्छा लगा।
जी, जी। बिल्कुल। मुझे भी आपसे बात करके इस टॉपिक पर अच्छा लगा, थैंक यू
धन्यवाद।